آمم باحب الب آه بُصّي <laughs> هو بُصّي أنا افتكرت دلوقتي حاجة قوية جدًا يعني. في قطعة ملابس كده أنا كنت باحبها جدًا، يعني أنا باحب الجواكت اللي هي الpumper، اللي هي الضخمة دِيّة شوية، اللي هي بتبقى أكتافها عريضة كده وبتاع. فدي على طول باحُطها معايا، يعني لمّا ييجي أي شتا م على طول بتبقى معايا أنا، القطعة دِيّة لفِّت معايا تقريبًا كُل بلد رُحتها، بتبقى على طول البتاعة دي معايا. آه، ما باستغناش عنها أبدًا.
امم. آه. بجد! دي معاك بقى لها قد إيه دي؟ <chuckles>
دي معايا بقى لها تقريبًا آآ، ممكن نقول حوالي 15 سَنَة تقريبًا موجودة. آه، ولسه عايشة، و ونفس رونقها، جميلة جدًا. لأ، على فكرة مثلًا ممكن كُل فترة والتانية كده ب باضبّطها، بتاع، مش عارف إيه، بس ف بس اللي هو باحس حتى لو اشتريت حاجة تانية، بابقى عاوز أشتري نفس الحاجة دي بالضبط، اللي هو م حاجة ما تختلفش عنها، هي هي بالضبط ما بتختلفش، نفس ال التفصيلة بتاعة الجاكيت نفسه، وبع
معقولة! ولسه زي ما هي؟ يا سلام! أيوه. يعني أنت متعلق بيها. يعني حتى بعد كُل السنين دي لسه شكلها حلو وعاجباك يعني.
امم.